No, no, continua questo concetto e poi ti faccio una domanda.
Sì, non solo so' sempre stato pronto, ma quando non ero pronto, uhm, mi sono anche presentato come se fossi pronto. Quindi ogni tanto magari ho anche, ehm, fatto il passettino leggermente più lungo sapendo, conoscendo, essendo consapevole comunque delle mie capacità, ehm, anche quando magari, ehm, non avrei proprio dovuto. Ti faccio un esempio, magari ho detto, ehm, in questo lavoro: "Sì, sì, lo so fare, lo eh" Ma in realtà era solo teoria la mia, non avevo nessuna pratica rispetto a quel lavoro, però c ero sicuro dentro di me che ero in grado di farlo, ed è così è stato.
Mh. Mh? Oka Quindi sei nato con la camicia e con la ventriquattrore fondamentalmente, che anche nelle di nelle di di eh, però dai, anche nelle difficoltà un po' più ostiche, anche il rischio di pensare: "Oddio mi dovrò aggrappare agli specchi." Però comunque non ti sei mai tirato indietro. Eh, eh.
Ecco sì, beh con la camicia non lo so guarda, t con la camicia non lo so perché Sì, diciamo che una una piccola quantità di rischio l'ho sempre messa in conto. Piccolina però l'ho messa, sì.
Ah, ah, ah, però siccome il rischio ti piace, da come ho capito, non ti fai, ehm
O <lip trill> oh, mi piace è relativo, guarda sì, in questi casi diciamo che
Nel senso che non ti precludi la possibilità di, ecco, mhmm, ci provi comunque. E questa cosa è lodevole, perché alcuni preferiscono rimanere nella zona di comfort, no avere sempre la propria routine che si sussegua in maniera identica e i propri perco ecco quindi mhmm, niente invece pensando che in alcuni casi può diventare anche deleteria, no mentalmente, che ne pensi?
Certo, sì. Sì, sì, s Ah guarda Esatto. Assolutamente son d'accordo con te. La zona comfort alla fine ti porta a vivere una vita piatta, ehm, la una routine quotidiana che secondo me esatto, alla fine ti distrugge perché è proprio guarda uno un aneddoto che mi aveva raccontato un un vecchio saggio era, ehm: "Sai perché quando un plotone dell'esercito marcia sopra il ponte cambia passo? Perché la stessa vibrazione riportata tante volte su una struttura fragile la fa de la fa crollare." Quindi cambiavano il passo di marcia per non far crollare il ponte. Eh, la metafora e il significato era molto semplice, l'avrai intuito, quindi: se nella tua vita hai sempre lo stesso ritmo, questo ritmo probabilmente alla fine ti distruggi. Quindi i cambi di ritmo sono fondamentali.
Limitante. Mh. Mh-mh. Ah vedi. Interessante questa questa cosa. Mh. Ottimo.